آه هاقول لك بقى، يعني كانت حفلة بتاعة أول ما اشتغَلت في الشغل بتاعي الحالي، كنت صغير كده وكانت حفلة خروج على المعاش بتاعة مدير قديم يعني. كانت صادفت يعني بعديها بشهرين على طول، حفلة الخروج بتاعه، كنت أول مرَّة أحضَر حاجة زي كده، بس اتأثَّرت بيها جدًا.
امم. آه. قأي يعني في بداية شغلك أصلًا. أنت لسه شاب صغير في بداية شغلك على طول، ماشي. بس معقول معقول فاكرها لغاية دلوقتي يعني؟
آه، آه. وأول مرة أشوف الاج آه، لغاية دلوقتي فاكرها، يعني بكل تفصيلة ليها، من أول ما دخَلوا المكتب علينا كده، وقال لك: "الأستاذ فلان خارِج معاش وبتاع، وعايزين نلُمّ له بقى عشان الحفلة وكده." أنا مش فاهِم، نلمّ له إيه؟ إيه هو اللي نلمّهوله أصلًا؟ <laughs> فاهم؟ قال لك: "هنلمّ له كل واحد" آه يعني، فأنا قُلت قُلت: "من البداية كده هنلمّ دي من أوَّلها، من أول يوم شغل هنلمّ فلوس؟" <laughs> فالمهم كل واحد
أيوه. امم. <giggles> لسه أنتَ جديد ما تعرفش، هي شكلها مميزة جدًا يعني إن أنت تفتكرها. <laughs> آآ، احكِ لي بقى، أنا عايز التفاصيل كلها كده، بدأت إزاي؟ ولمّوا إيه وكده؟
آه يعني، لمّوا من كل واحد، ساعتها كان يعني، الكلام ده من 15، 16 سنة، لمّوا من كل واحد 20 جنيه، تمام؟ آه يعني، وال20 جنيه أصلًا، أنا أنا كنت باقبض 300 جنيه كلهم على بعض.
يا الله! امم. والله؟! يعني تقريبًا آه، د ده ده رقم كبير من مرتبك أهو.
آه، آه، ال20 جنيه ده كان ما ما أنا قُلت 20 جنيه! ماشي 20 جنيه خد، تمام؟ ف
آه، طَب عرفت لميتوها ليه بقى؟ والّا والّا لأ؟ والّا لسه هتعرفني؟
آه، قال لك: "هنجيب" قال لك: "هنجيب بقى تورتة و أو وجاتوه كان فيه تورتاية كبيرة هيجيبوها وجاتوه وهي" آه، والمديرين بقى كانوا بيدفَعوا أعلى، يعني إحنا كموظَّفين صغيِّرين دفَعنا 20، وكان فيه category بقى مديرين الإدارات يدفَعوا 50 والكبار بقى أكتَر، كانوا بيدفَعوا تقريبًا 75 أو حاجة زي كده.
أيوه، أيوه، آه. آه، دي تق دي تقسيمة بقى.
آه، يعني زي جمعية ودايرة كده. <chuckles> تمام.
أيوه، دي طَب دخلني بقى في أجواء ال الحفلة، مشيّت إزاي؟ وليه أصلًا هي لغاية دلوقتي مفضلة ليك؟
آه، الحفلة بقى.

بُص، يعني في حفلات كتير جات يعني، مثلًا لمّا يقول لَك فُلان طالع معاش وبتاع، في ناس ما تهتمش، آآ ناس ما تدفعش، ناس ما آآ مش هاحضرها، لكن ده تقريبًا كُل الشركة حضرِت له الحفلة بتاعته، كُل الشركة شاركِت ب بمبالغ، في ناس كتير جدًا جابوا له هدايا لوحدهم، يعني غير الفلوس اللي دفعوها جابوا له هدايا، الهدايا كانت كتير أوي، يعني الترابيزة اللي هي الرئيسية اللي كان قاعد عليها دي، كان عليها هدايا كتير جدًا، اللي جاب له مُصحف، واللي جاب له مش عارف تُحَف، واللي جاب له حاجات يعني آه.
آه. إمم. إمم. جميل. والله، والله روعة، دي حاجة روعة صراحة، يعني دي دي ألهمِتَك بحاجة، إن هو الشخصية الكويسة، الناس الكتيرة اللي رحَّبِت بيه، أو الناس اللي كانت ممتنة له، ما أثرش في نفسيتَك، خلّاك بتسعى لحاجة، غيَّر فكرتَك لحاجة؟
آه، ي آه. آه، غيّرني كتير. يعني عرّفني أول دَرس كده، يعني ده زي ما قُلت لَك كده، حَفلة كان في بداية شهرين من تعييني في الشغل، إن محبّة الناس هي الأساس. يعني أنا كنت باتعامل، داخل بقى أنا أتعامل في شغل رسمي، و ومثلا بجواب بقى، ما كانش ال يعني ثقافة الmail برضه، علشان أنا كنت شغّال في الحكومة، ما كانش ثقافة بقى نبعت mail ونستقبل mail دي انتشرِت، ولا الواتساب انتشر بالطريقة اللي هي موجودة دلوقتي، فكان مذكرات بقى وجوابات آه، كُلّه مذكرات وجوابات وكده، وأنا كنت مهتم إن أنا أتعلم ده أوي، علشان الخلفية بتاعتي كمان ليسانس حقوق وكده، فكنت باهتم بقى بالحاجات القانونية والرسميات والحاجات دي. فالمشكلة بقى إن إيه، يعني بعد كده اتعلمت إن هو الحُب الأساس يعني، حُب الناس وال والتفاعل معاهم، وإن هُم يحبوك، بقيت اخش كل م
زي إيه، غيَّرَك كتير إزاي؟ إمم. طبعًا. إمم. كُله كان برقيات و وورق يعني تقصد؟ إمم. آه، محتاج تعرف تكتب أكتر إمم. إمم. آه، طب أنت شايفه أنت شايفه هو جابه إزاي؟ شايف الحب ده بييجي إزاي؟ خصوصًا في بيئة زي العمل، آآ أغلب الناس بتشتكي فيها بأنها ممكن ما تكونش أفضل بيئة بالنسبة لها، وإنها أحيانًا في ناس بتقول إن هي بيئة سامَّة كمان، ومش ومش بيئة كويسة إن هُم ينمّوا نفسهم فيها. إزاي بقى المدير ده، أو أنت إزاي اتعلمت منّه، آآ إن الحُب ده شيء كويس في الشغل؟ إزاي أصلًا نمَّى الحب ده؟
إمم. أيوه، أيوه.